Oo, at saka magising din sila sa katotohanan na parang 'pag nabukulan ka hindi yun dahilan para huminto ka. Pag, ah, mm, kumbaga parang sugat lang din yan, humihilom din. Tapos, ah, bangon ulit, di ba, ganun lang naman yan eh. Ah, pag
Tama, yun nga. Mm. Oo, dahil hindi naman palaging nasa ibaba ka. Minsan naman ay tinataas din naman tayo, 'no, sa buhay. Kaya naman ang konklusyon ko dito sa usapin na 'to na mahalaga ka talagang magkaroon ng pangarap para sa sarili mo at para rin sa pamilya mo. Dahil hindi naman lahat ng tao ay pinanganak nang mayaman.
Totoo. M Mm, hmm. Tama. Oo. Me, too.
Dapat nagsusumikap din tayo talaga sa buhay para sa ikabubuti ng lahat. Lalo kung magkakaroon ka na ng sarili mong pamilya, hindi na dapat nakadepende lang talaga sa'yo ang sipag mo kundi naman sa anak mo na maging mabuti ka sa karera at saka sa pagiging mabuting magulang naman.
Mm. Mm. Tama. Mm, tama yun, yun yun kumbaga minsan yung pangarap mo 'pag hindi mo nakakamit parang napapasa kasi minsan sa anak eh, sana na ikaw nalang yung makakuha, di ba? Parang nape-pressure yung bata. Pero para kasi sa'kin, ah, kung ano nalang yung gusto nung anak ko, yun nalang na hindi ko kailangan ipasa sa kanya yung pangarap <chuckles> ko yung ganun. May mga ganiyan kasi eh.
Mm, totoo yan. Oo. Mm. Oo, may mga ganiyan eh 'no, pinapasa yung pangarap sa anak. <chuckles>
Oo, kumbaga kung anong gusto niya, kung saan siya masaya, dun dun ako wala susuporta lang ako. Kasi yun naman ang trabaho mo bilang magulang, 'no, di ba?
Totoo yan. Suportahan mga anak natin kung ano yung gusto nila pagdating ng araw.
Hmm. Oo, wala namang kaso dun kahit ano pang gusto niya. <laughs> Ayun. Sige.
Kaya ayun, ang dami kong nakapulutang aral sa'yo at sana ganun ka din sa akin. Nag-enjoy ako sa usapan natin. Sana makausap pa kita ulit. Salamat sa oras mo. Sige.
Hmm. <laughs> Oo naman. Oo, ikaw din. Ah, salamat din sa'yo at ingat ka, mm.
Ingat ka rin. Kumain ka na. <chuckles> Sige, paalam.
Ah. <laughs> Oo nga eh. <laughs> Sige, salamat.